Ừm, thì tớ thấy thay đổi rõ rệt luôn. Tức là không biết là cô đã nói chuyện với các bạn kia như thế nào, nhưng mà bắt đầu là có một số bạn ấy, ờ, một số bạn mà ngày trước thì không tiếp xúc với tớ thì bây giờ bắt đầu là làm bạn với tớ hơn này. Tức là những cái bạn bắt nạt thì sẽ không ngồi cùng nữa. Đấy, cô cô cô chuyển chỗ cho xong rồi thấy là yên ổn học hành thì, ờ, thì cái kỳ 2 là tớ bắt đầu bắt nhịp lại được và kết quả học tập được cải thiện rõ rệt luôn. Đấy là cái mà tớ thấy rõ ràng nhất. Ừm, đến giờ vẫn nhớ mà. Ừm.
À, thế à. Ồ. Ừm. Ồ, may quá, ừm. À. <laughs> Ồ, thế à, ừm. Ồ, thế thì cũng rất là may. <laughs> Ờ, thế thì, ừm, mình cũng rất là may mình thấy là cũng rất là may mắn cho bạn. Với cả cũng rất là mừng đấy là, ờ, chỉ bằng một cái thay đổi rất là nhỏ, đấy là chuyển chỗ ngồi và chuyển bạn đến những cái bạn mà trước đấy là cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với bạn thôi, mà bạn đã có được một cái nhóm bạn mới, cũng như là, kiểu, chấm dứt được cái trải nghiệm mà bị những cái bạn cũ bạn ấy bắt nạt ấy. Đấy, thì mình cũng rất là mừng cho bạn luôn nha.
Đúng rồi. Ừm.